En baştan başlaması gerekti ve, eee, şey diyordu yani, "Ben ye bı onlar gibi olamayacağım galiba." falan deyip ağlıyordu. Ben de onunla ağlıyordum, eee, ama aştık şu an, o benden daha iyi, üst seviyede yani. <chuckles> Çocuklar sünger gibi oluyor bi bu konularda birazcık.
Hı hı. <chuckles> Kıyamam. <chuckles> <giggles> Evet. Evet kesinlikle, kesinlikle. Çok açık oluyorlar öğrenmeye ve aslında 7 yaşlarından öncesinde başlarlarsa bu dil eğitimine, eee, böyle bir durumda ana dili gibi, yani aksansız şekilde konuşabiliyorlar. Eee, belki bunu duymak ona daha iyi hissettirir ama belki artık öyle, hani, eee, öz güven sorunları yoktur dile dair diye düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Şu an okula gittiğimde mesela öğretmenleriyle konuşmaya çalıştığımda: "Annem Almanca bilmiyor." falan diye onlarla <chuckles> onlarla öyle konuşuyor. Ya, o bilmiyor sen ona şey yap
<laughs> Boynuz kulağı boynuz kulağı geçmiş diyebilir miyiz?
<chuckles> Aynen. <chuckles> Daha rahatız şu anda. Yani, o o o bizi birazcık daha içimizi rahatlattı, onun biraz daha bu süreci atlatmış olması.
I hı. Hı hı. I hı anladım. Peki
Ama zor yani dil öğrenmek.
E, tabii ki, tabii ki. Eee, aslında bambaşka her şeyi bildiğini unutup tekrar baştan, eee, beynin de aslında ona göre bambaşka bir yer şekillendiriyor. Eee, zor bir süreç, eee, meşakkatli bir süreç. Peki, eşin için nasıl ilerledi bu? Eee, birbirinize destek oldunuz mu? Bir yarış hâline geldi mi, böyle tatlı bir yarış hâline geldi mi?
Tabii ki de. Eee, o z o z zaten yabancı, eee, o eşim Türk değil. Eee, eee, hayır, o da bilmiyordu ama biz İngi o yani o onun işi sebebiyle geldik. İngilizce konuşuyor iş yerinde de. Almanca'ya ihtiyacı sadece sokakta, eee, lazım. Onu da şu anda bir, eee, kızım ve ben birazcık daha hallediyoruz. Emm, onun, hani, hiç yok diyemem gene. O da bir başlangıç seviyesinde bir Almanca'sı var, eee, ama yani ç çok böyle o da derdini anlatabilecek seviyede değil ve şunu biliyoruz ikimiz de, eee, od onun İngilizce de ana dili değil onun, eee, için. Eee, ikimiz de bir dilin bir okyanus olduğunu ve gittikçe suyun daha da derinleştiğini biliyoruz. Eee, bir bizim sadece birazcık zamana ihtiyacımız var. Zamanla birazcık daha açılacak. İkimiz için de aynı.
A! O zaten biliyordu. <chuckles> Anladım, o o ikiniz için de. Anladım. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı.